Hallo! Also folgendes Thema ist gerade bei mir. Und zwar ich bin vor kurzem wieder in die USA zurückgezogen. Ähm, ich habe hier die meiste Zeit in meinem Erwachsenenleben verbracht, ähm, war aber jetzt einige Zeit mal wieder in Deutschland, ja, für über 'n Jahr.
Mhm.
Und, ähm, irgendwie, obwohl ich es nie gedacht hätte, ähm, vermisse ich es gerade 'n bisschen. Ähm, ich bin hierhergezogen, um 'ne neue Arbeit anzufangen. Ähm, ich habe aber auch hier 'n guten Freundeskreis und sowas. Gehe im Moment halt auch von Airbnb zu Airbnb, um irgendwie auch die Stadt 'n bisschen zu er erkunden wieder neu und habe wirklich nicht so 'ne Routine bisher, aber ich habe jetzt in Deutschland meine Schwester, die hat zwei Kinder. Ich habe so, äh, einen Neffe und eine Nichte da und ich habe mit denen ganz, ganz viel auch unternommen.
Mhm.
Ähm, viel gespielt und war richtig so in meinem Tantendasein ziemlich happy. Die sind dann immer in der Wohnung ich war bei meinem Bruder und dann sind die immer an der Wohnung vorbei gelaufen und haben dann haben dann immer meinen Namen geschrieben geschrien und haben dann gesagt: „Tante, wo bist du? Kommst du raus zum Spielen?“ Das war einfach 'ne schöne Zeit, ja. Und obwohl Deutschland und ich immer s 'ne komplizierte Beziehung auch miteinander haben, ja. Und früher hätte ich das irgendwie nie gedacht, so, dass ich mein Dorf, meine Zeit, mein in Deutschland, die deutsche Kultur, so meine Routinen dort auch vermissen werde, spüre ich das jetzt so in meinem Erwachsenenleben zum 1. Mal, wo ich sagen würde, ich habe 'n bisschen Heimweh. Ähm, ja ähm, neu für mich. Ähm, ja und da wollte ich mal gucken, ob du irgendwie 'n paar Tipps hast, ähm, die mir 'n bisschen helfen könnten, da besser irgendwie meine Routinen hier aufzubauen, aber auch wie ich mit diesem neuen Gefühl von von Heimweh auch umgehen kann.
Hm. Mhm. Ja, kann ich erstmal total verstehen, aber sehr spannend, das heißt, äh ich fasse es einfach nochmal zusammen, dass ich auch wirklich alles richtig verstanden habe. Ähm, du hast sehr lange in der USA gelebt, bist dann wieder zurück nach Deutschland und jetzt eben wieder zurück in die USA, richtig?
Mhm. Mhm. Ganz ja, ganz genau. Mhm.
Okay, super. Und was ich jetzt schon rausgehört habe, ist, dass dir halt die Menschen aus Deutschland hauptsächlich fehlen. Also, es ist nicht Deutschland an sich, sondern eher die Menschen, die dich umgeben haben, richtig?
Hm, ja, ja, ich würde sagen ja, aber ich ich mag es speziell halt auch in meinem Dorf. Ich war dann super integriert wieder so wir haben 'n paar Weinbauern und die wussten dann, ah, ich bin in der Gegend. Und die haben mich dann zum Beispiel immer im Herbst und sowas haben die dann gef haben die mich angeschrieben, haben gesagt: „Hey, willst du mit der Handlese helfen?" Und ich so: „Ja, klar, kein Ding," und sowas. Und dann hat man irgendwie ne, auf der auf der Weinlese, ja, hat man dann irgendwie so die ganzen Dorfgeschichten für die letzten 20 Jahre wieder irgendwie gehört. Und es war einfach so witzig, die Atmosphäre, wie die wie die alle vom vom Dörfchen da übereinander reden und über was te für Themen, die miteinander sprechen. Also, es ist auch so 'n bisschen, das alles drumherum, einfach dieses wieder zurück. Mhm. Ja, und wo ich einfach ich selbst sein kann, weil manchmal irgendwie in der großen weiten Welt muss man irgendwie gefühlt immer so 'n bisschen sich anpassen, oder man muss irgendwie seine professionelle Seite immer betonen, oder man muss irgendwie ne, man hat 'ne gewisse Anonymität ja auch. Und in meinem Dorf, da bin ich einfach, äh, g bekannt, weißt du? Und dann hat man 'n Schwätzchen irgendwie, ähm, im Rewe oder dann dann sieht man 5 Leute und grüßt sich, ja. Und irgendwie, da ist auch so 'n wie du gesagt hast, so 'n Zugehörigkeitsgefühl auch irgendwie da. Mhm.
Mhm. Dieses Zugehörigkeitsgefühl? Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Verstehe. Ähm, nur, dass ich es besser einordnen kann. Ähm, in den USA lebst du jetzt wieder an dem Ort, wo du früher auch schon mal gewohnt hast?
Ja, genau, genau. Es ist aber 'ne große, große Stadt, ja.
Okay, verstehe. Das heißt, das ist halt eben, äh, der Unterschied generell von Stadt und Dorf, äh, weil man halt eher, ähm, weniger Leute dann kennt, oder? Oder besser gesagt, man sich eben nicht so oft begegnet, richtig?
Mhm. Ja. Ja, absolut, aber ich sage mal so, von meinem Naturell her bin ich eigentlich, äh, 'n Stadtmensch, muss ich sagen, also oder war ich bisher immer. Ja, also ich, äh, fand auch irgendwie damals eher Dorf, hm, da wollte ich weg, ja? Ähm, also ist neu für mich 'n bisschen, ja.
Ja, ja. Okay, cool, aber ist ja alles spannend. Ähm, darf ich fragen: „Wie lange bist du denn jetzt wieder zurück in den USA?”
<coughs> Absolut, ja, so ich bin die letzten Mona gekommen, so ist es jetzt 'n halb 1/2 Jahr schon wieder? Ja. Bisschen mehr als 'n halbes Jahr schon wieder, mhm.
Okay. Okay, also, aber auch noch nicht so lange muss man ja sagen. Und, ähm, hast du denn von früher auch noch Kontakte, die du jetzt wieder au ich sage mal, neu geknüpft hast, also mit denen du vielleicht früher ganz viel zu tun hattest, dass man sich mal trifft da. Also, hast du da so 'ne ich sage mal, wie so 'ne kleine Gemeinschaft so 'ne Community?
Mhm. Ja, ja, absolut. Also, ich habe auch hier studiert und so. Die Uni-Freunde, die sind die meisten sind weggezogen, auch Ich habe eine gute Uni-Freundin, die ist so 2 Stunden entfernt 'ne Hauptstadt und dann aber ich habe schon auf jeden Fall so vorherige Arbeitskollegen und ich habe eigentlich so, würde ich sagen, 2- 2 bis 3 noch sehr sehr n nahe Freunde hier. Also, ja also da habe ich schon auch Anschluss.
Okay, aber das ist ja schon mal richtig toll, ähm, dass du da auf jeden Fall schon mal Leute hast, mit denen du dich eben treffen kannst und, äh Entschuldigung. <coughs> Richtig doof. <coughs> Entschuldigung. Oh ähm, mit denen du dich eben treffen kannst und da schon mal auseinander, äh a a austauschen kannst. Ähm, und wie oft triffst du dich so mit denen? Also, passiert das regelmäßig?
Mhm. Alles gut. Mhm. Hm, ji schon. Also, wir natürlich, Arbeit ist hektisch manchmal, aber ich werde schon oft eingeladen. Jetzt auch, zum Beispiel Weihnachten werden wir miteinander feiern, ja, als als Freunde zusammen und also so diesen Anhang haben wir schon. Ich muss auch sagen, im Moment bin ich bisschen voreingenommen mit Arbeit, dass ich oft eingeladen werde von den Freunden und irgendwie nicht komme oder ka oder ich kann nicht gefühlt, weil ich irgendwie, äh, ja, äh, lieber, ähm, von der Arbeit mich regenerieren muss, ja, und 'n bisschen Alleinzeit brauche. Also, die l laden mich schon öfters ein und es ist jetzt schon 'n paar Mal auch vorgekommen, dass ich nicht hingegangen bin, obwohl ich mir es immer danach viel besser geht, muss ich sagen. Also, wenn ich, äh, hm, Zeit mit denen verbracht habe so sei es 'ne Hemmung am Anfang, wenn ich sage: „Oh, ich habe eigentlich keine Lust, eigentlich will ich lieber zu Hause bleiben oder will arbeiten." Aber dann, jedes Mal, wenn ich gehe, ja, zu diesen Einladungen, dann fühle ich mich auch auf jeden Fall besser, ja, weil man einfach 'n bisschen abgelenkt ist, man man man lacht, man erzählt, was so los ist. Ähm, aber dann das ja also, da müsste ich vielleicht 'n bisschen besser werden auch, dass ich diese Einladungen auch annehme.
Mhm. Mhm. Mhm, aber das ist ja jetzt auch 'n spannendes Thema. Ähm, hast du denn das Gefühl, dass du ungefähr weißt, woran es liegt, wenn du mal Einladungen ablehnst?
Hm ähm, ja, also ich denke, es ich bin 'n bisschen überfordert, auch mit der Arbeit. Also, ich denke, ich ich bin eher so 'n Mensch, manchmal ganz oder gar nicht. Also, ich habe mich ich fokussiere mich dann 'n bisschen zu arg auf die Arbeit, muss ich sagen.
Mhm.
Ähm, aber tendenziell hä hält mich nichts davon ab, nicht hinzugehen, ja? Ähm, manchmal ist es dann auch so, dass ich irgendwie mir vorgenommen habe, entweder mit meiner Mutter mal zu telefonieren oder Freunden aus Deutschland, und dann sind halt diese Zeiten entweder morgens oder abends habe ich dann Zeit, einfach wegen dem Zeitunterschied. Und da ist es auch schon öfter vorgekommen, wo ich dann irgendwie so 'n Videocall oder sowas mit meiner Nichte hatte, ähm, oder mit meinem Neffen. Also, das wäre dann sch abends, äh, passiert das manchmal oder wie gesagt, halt morgens. Das ja.
Ja. Mhm, mhm. Ja, du versuchst halt grade so beiden Welten gerecht zu werden, wenn ich das so richtig verstehe, oder?
Schon, ja, schon, schon, schon, schon. Und dann kriege ich halt auch immer so diese ganz, ganz schnuckeligen süßen Sprachnachrichten von meiner Nichte und Neffe, die dann sagen: „Du, kommst du wieder ausm Urlaub? Wann kommt?", <chuckles> und die die verstehen das nicht so, dass ich umgezogen bin. Und dann kriege ich irgendwie die sagen ganz süße Sachen, so, äh, dass dass sie mich vermissen und dass dass sie gerne wieder mit mir spielen würden und wo ich denn wäre, und das gibt mir dann auch irgendwie immer so ‘n bisschen Heimweh-Gefühl nach den 2.
Mhm. Ja, i ist natürlich verständlich. Ähm, planst du denn auch also hast du schon den nächsten Urlaub, sage ich jetzt mal, auch wieder nach Deutschland geplant?
Ne, noch nicht. Also, da habe ich mir noch keinen äh, noch keine Zeit irgendwie, ähm, eingebaut. Ich dachte irgendwie, ich muss mich erstmal hier wieder einleben, gefühlt. Ähm
Mhm.
habe aber ja, ne, habe noch nichts Direktes geplant, ähm. Sollte vielleicht aber mal darüber nachdenken, einfach das regelmäßiger auch zu tun und da vielleicht auch ja, da ha hast du mich jetzt grade 'n bisschen inspiriert. Vielleicht müsste ich mal gucken, ja.
<chuckles> Alles gut. Ja, es kann halt einfach auch sein, dass das vielleicht so ‘n bisschen den Druck rausnimmt, wenn du eben schon mal so 'ne Reise planst, ne, also zumindest grob, dass du sagst: „So in äh, hm, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr.”, je nachdem, wie sich das in deinem Leben eben ein äh, eingliedern lässt, sage ich jetzt mal. Ähm, damit du eben weißt: „Okay, ich bin ja nicht aus der Welt.”, ja, oder vielleicht wollen die dich auch mal besuchen. Vielleicht waren die auch noch nie in den USA oder wie auch immer. Also, vielleicht ergibt sich ja da auch irgendwie was, ähm, so dass du deinen Kopf ‘n bisschen freier kriegst, um dich auf deine neue Heimat so 'n bisschen mehr einzulassen, ähm, um da wirklich erstmal anzukommen. Weißt du, wie ich meine?
Hm. Hm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, total. Also das macht Sinn. Das ist irgendwie auch für mich, dass ich so 'n bisschen loslassen kann, weil so vom Alltag her und nicht so viel darüber nachdenken muss, ähm, wie es jetzt Leuten und in meinem Dörfchen geht. Ähm, weil ich ja schon vorgeplant habe und da und ich werde sie wiedersehen. Also, ähm, das ist 'ne gute Idee, dass ich das versuche, da diesen Urlaub schon irgendwie weit vorzuplanen oder den Besuch oder wie du sagst, so vielleicht zweimal im Jahr, würde sich ja über Feiertage auch anbieten und so. Ähm, und dann nimmt das so 'n bisschen die Luft raus im alltäglichen einfach. Mhm, das 'ne sehr, sehr, sehr gute Idee. Ähm, das könnte ich mal tun, und das könnte ich auch mal mit meiner Familie ansprechen, wann es dann auch zeitmässig gut bei denen ist ,und wann auch vielleicht jetzt so Kindergarten und Schulferien sind mit Nichte und Neffe, wo ich dann, wenn ich dort bin, auch viel Zeit mit denen verbringen kann.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also das wäre natürlich super, und deine Familie würde sich auch freuen, das heißt, denen würde es auch wieder 'n bisschen mehr Druck nehmen. Man weiß, worauf man sich fokussieren kann, worauf man sich freuen kann und, äh, dann kannst hast du erstmal die Möglichkeit auch erstmal wieder nach Hause zu kommen, sozusagen, weil das war ja auch schon mal deine Heimat. Ja, und dann kannst du erst mal ankommen vielleicht.
Mhm. Mhm. Mhm. Das sind wirklich sehr, sehr gute Punkte. Ähm, ich schaue mal nach 'nem Flug. Ich glaube, das würde wirklich so 'n bisschen mein Heimweh, äh, lindern und erleichtern. Also und meine Routinen hier stärken. Also, vielen lieben Dank für die absolut super Tipps und für's offene Ohr. Danke dir.
Sehr gerne.